Sosyal medya kullanırken gerçek benliğimi saklıyorum. Çünkü, ııı, insanların benim hakkımda ne düşüneceğine dair duyduğum endişe çok büyük ve bu yüzden, ımm, ne zaman bir şey paylaşsam, eee, ne zaman bir fotoğraf çeksem üzerine çok fazla düşünüyorum. "Acaba, işte, buna nasıl yorum yaparlardı, buna ne derlerdi?" gibisinden ve bu beni bir şey paylaşmaktan, ımm, ya da sosyal medyayı kendim olarak kullanmaktan, ııı, alıkoyuyor. Iıı, bugün bu konuda biraz tavsiye almak istiyorum.
Hı hı. Anladım. Tabii. Iıı, öncelikle daha iyi durumunu anlamak için birkaç soru sormak istiyorum. Eee, anonim hesaplar mı kullanıyorsun sosyal, eee, medyada, yani hangi platformlarda, ııı, kullanıyorsun, kullanıyorsan? Kullanmıyorsan da biraz daha böyle gerçek benliğini saklamaktan, eee, kastını anlatabilir misin?
Tabii. Evet, ııı, anonim hesaplar kullanmıyorum. Kendi, eee, ismimle ve kendi profil fotoğrağım fo fotoğrafımla hesaplar kullanıyorum ancak hiçbir şey paylaşmıyorum. Emm, onun dışında, eee, kendimi saklamaktan kastım, ımm, şöyle: Bir şeyler paylaşmıyorum genel olarak. Iıı, yorum yapmıyorum, bir şey söylemek istesem de söylemiyorum, bir fotoğraf paylaşmak istesem de paylaşmıyorum. Eee, paylaşacaksam da şöyle: Üzerinde çok oynuyorum, işte, filtreler kullanıyorum. Biraz mükemmeliyetçilik de var. Eee, o yüzden, hani, benim için büyük bir uğraş hâline geliyor bu.
Hı hı. Anladım. Evet. Anladım. Yani, aslında senin gerçek benliğini saklamaktan kastın, var olduğun kişiyi, kendini, ismini saklamak gibi bir yerden değil de daha çok, ımm, düşüncelerini, yorumlarını, belki, işte, o gün nerede olduğunu saklamak, daha varla yok arası sosyal medya kullanımından bahsediyoruz. Doğru mu anladım?
Evet. Aynen.
Peki sence neden bunu yapıyorsun? Yani bunu yapmak sana nasıl hissettiriyor? Örnek veriyorum, işte, eee, bir düşünsen çok fazla sosyal medya kullandığını, çok fazladan kastım hani normal bir kullanımdan bahsediyorum. Gittiğin, güzel bulduğun fotoğrafları paylaştığın, arkadaşlarının gönderilerine yorum yaptığın gibi, eee, bir kullanım seni nasıl hissettiriyor düşündüğünde?
Evet. Hı hı. Eee, çok yapay hissettiriyor çünkü ben insanların hayatında bu kadar fazla paylaşacak, eee, şey olduğunu düşünmüyorum. Çoğu gönderinin paylaşmaya değer olduğunu da düşünmüyorum. Bir de şu dönemde sosyal medya biraz daha böyle insanların kişisel markası gibi olmuş durumda. Hatta işverenler bile birisini işe alacakken, hani, sosyal medyayı böyle biraz CV gibi görüp, işte, ne paylaşmış, eee, ne yorum yapmış, oradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyor ve, hani, insanlar s eee, sadece profiline bakıp seni yargıladığı için maalesef günümüzdeki şartlarda, orada çok dikkatli olmaya çalışıyorum.
Hı hı. Evet. Haklısın. Haklısın. Yani, aslında senin gerçek benliğini saklaman biraz daha güvende kalmak, sahte ilişkileri kurmamak. Eee, peki, hangi platformları kullanıyorsun? Yani, hangi platformlarda, eee, bu kadar gerçek benliğini saklıyorsun? Çoğu sosyal medya platformunda varsın ama gerçek benliğini mi saklıyorsun yoksa, hani, eee, bu platformdan platforma değişiyor mu? Ve, hani, emm, şöyle bir şey diyebilir misin, işte, "Ailemle paylaştığım yerlerde daha çok kendimi saklıyorum ama"
Kesinlikle. Evet. Hı hı. Şöyle, eee, daha çok
"Ya da öyle olan platformlarda bu kadar saklamıyorum." der misin?
Şöyle, aslında ailemle hiçbir şey paylaşmaktan çekinmiyorum ve onların, hani, paylaştığım şeyleri görmesinden de etkilenmiyorum. Daha çok, eee, Instagram uygulamasını kullanıyorum çünkü, eee, günlük, hani, üretilen ş eee, sosyal medya içeriklerinin çoğu orada bence. Eee, o yüzden, eee, orada biraz daha dikkatli oluyorum. Onun dışında WhatsApp kullanıyorum, bir mesajlaşma uygulaması ama, eee, hani, orası daha böyle samimi olduğum insanlarla kullandığım için kendimi daha az filtrelediğim bir yer daha orada kendim gibi davranıyorum ve, eee, kendimi filtrelemiyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Peki, bu gerçek benliğini saklama, eee, hislerine biraz da odaklanmak istiyorum aslında şu anda. Bu durum seni nasıl hissettiriyor? Yani, eee, gerçek benliğini saklamak olsun, sonuçta o platformu kullanıyorsun ve diğer insanların nasıl kullandığını görüyorsun. Emm, onlar hakkında mesela çok fazla kullanan biri hakkında, hak kişi hakkında düşüncelerin nasıl oluyor? Sen kullanmadığın için, eee, çok rahat mı hissediyorsun kendini yoksa böyle biraz da geri kalmış mı hissediyorsun? Bu durumun sana nasıl hissettirdiğini, eee, ya da arkadaş ortamında nasıl yorumlara maruz kaldığından da biraz bahsedebilir misin?
Evet. Hı hı. Evet. Eee, şu şekilde; diğer paylaşan insanları gördüğümde, eee, aslında genelde çok aşırı paylaşım yaptıklarını görüyorum ve, hani, burada kendilerinin bir eksikliğini kapatmaya çalıştıklarını düşünüyorum çünkü, eee, bir insan normalde kendini bu kadar göz önünde bulundurmaya çalışmamalı. Sanki böyle, eee, bir reklam veriyormuşçasına, eee, sürekli kendilerini göstermek istiyorlar gibi düşünüyorum. Eee, kendim ise hani
Hı hı.
o sosyal medyadaki beğeni ve onay isteğinden sıyrılıp, hani, kendim olarak kalmaya çalıştığım için bundan uzak duruyorum. Eee, kendimi, eee, hani, sosyal medyanın benim benliğimi değiştirmesini istemiyorum. Onun dışında da dediğim gibi hani insanlar, emm, sadece profile bakıp çok yorum yapıyorlar ve aslında bir insanla 5 dakika konuşsan bile muhtemelen daha çok şey öğreneceksin onun hakkında ve daha sağlıklı çıkarımlara varacaksın ama insanlar biraz ön yargılı yaklaştığı için sosyal medyadan dolayı orada da biraz kendimi kısıtlıyorum ve bu bende hani normalde söylemek istediğim, eee, paylaşmak istediğim şeyler oluyor. Bir fotoğrafı beğenip beğenmemekte bile arada kalıyorum. Eee, hani normalde de yapmak istediğim şeyleri yapmaktan da çekiniyorum ve bu, hani, bende bir baskı hissettiriyor. Hani, emm, yap normalde yapacağım şeyleri de yapmıyorum bu hislerden dolayı.
Anladım. Hı hı. Tabii. Hı hı. Anladım. Hı hı. Öncelikle, belki de bu sosyal medyaya bakış açını biraz daha değiştirmen gerekiyor olabilir. Eee, yani çok fazla kırmızı çizgilerin var gibi. Yani, işte, sosyal medya kullanan ve paylaşım yapan biri eşittir eksiğini kapatmak, eee, gibi bir yerden yorumluyorsun. Tabii ki böyle insanlar da vardır, sana katılıyorum haklısın da. Ama böyle olmayan insanlar da vardır. Yani orayı bir anı defteri gibi bir yerden, eee, kullanıp, işte, belki ileride dönüp dönüp eski gönderilerine baktığında mutlu olan insanlar ya da, işte, gerçekten çok yakın arkadaş çevresinde olduğu için çok daha rahat davranıp her anını paylaşan çünkü onlarla iletişimde kalmaya devam etmek isteyen insanlar. Yani, eee, herkesin sosyal medya kullanım, eee, sebebini aynı kefeye de koymamak gerekiyor. Belki burada sosyal medyaya bakış açını değiştirmek seni baskıdan biraz daha kurtura kurtarabilir. Çünkü o kadar, eee, bu konuda, eee, net ve katı düşüncelerin var ki sen yapmak istediğinde de belki bu katı düşünceler seni engelliyor olabilir.
Evet. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Tabii. Çok doğru. Hı hı. Evet, eee, aslında biraz da şu an fark ettim başka insanların hani benim, eee, hakkımda düşüneceklerini çok üst pozisyona, eee, koyuyor olabilirim. Çünkü ben, hani, onların gönderilerini gördüğümde o şekilde bazı yargılara varıyorum ama, hani, onlar, eee, farklı şekilde kullanıyor olabilir, farklı yorumluyor olabilir. Biraz onların, eee, bakış açısını anlamamda faydalı olurdu. Bir diğer konu, emm, aaa, sosyal medya hesabımın mükemmel görünmesini istiyorum. Çünkü dediğim gibi, hani, insanlar bakıyor ve ufak tefek de olsa yargılara varıyor ve hani oradaki mükemmeliyetçiliğim beni birçok şeyden alıkoyuyor. Mesela fotoğrafım, eee, mükemmel bir açıda çekilmiş olmalı, işte, üzerindeki renklendirmeler, eee, hani, ba bazı araçlar var, hani, renkleri daha canlı ya yapan, eee, araçlar vs. işte, açıklaması mükemmel olmalı. Onu ne zaman paylaştığım bile, eee, çok önemli. Bu kadar mükemmeliyetçilik yüzünden de, eee, aslında birçok şeyden, eee, mahrum kalıyorum diyebilirim.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Ya, kesinlikle, eee, bunu anlayabiliyorum. Mükemmeliyetçilik tarafın yüzünden, eee, kesinlikle ekstra düşünme, ekstra uğraş ve bu yüzden de belki aksiyon alamama gibi durumlara gitmesi, bunun çok doğal. Ama sana şunu da söylemek istiyorum ki, en mükemmel profili yaratsan bile senin hakkında olumsuz düşünecek, o profili eleştirecek, fotoğraflarını beğenmeyecek bir sürü kişi bulunabilir. Herkesi mutlu edemezsin, herkesin sevgisini kazanamazsın ya da herkes tarafından beğenilemezsin. O yüzden belki de önemli olan, eee, senin beğeniyor olman. Eee, tabii ki de buradaki senin dediğin gibi mükemmeliyetçilik tarafın biraz beğenilerini zorlaştırıyor olabilir. Burada da belki kademeli kademeli, küçük küçük değişikliklerle, küçük küçük denemelerle başlayabilirsin. Belki işte direkt bir gönderi paylaşmak yerine önce bir ufak ufak hikayeler paylaşmaya bı paylaşmaya başlayabilirsin. Daha sonra gerçekten beğendiğin, içine sinen bir fotoğrafın olduğundan onu gönderi olarak paylaşabilirsin, herhangi bir açıklama yazmadan. Daha sonraki aşamada da bir gönderiyi, bir açıklamayla beraber gibi kademeli olarak değişimler sergilemeye başlayabilirsin diye düşünüyorum. Bu sana nasıl hissettirir, ne düşünürsün?
Evet. Tabii. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Aslında, eee ,güzel bir şey olurdu. Çünkü, eee, paylaşacak çok şeyim var. Mesela Güneydoğu Asya'da sırt çantalı gezilerim oldu, Avrupa'da bisikletli turlarım oldu ve paylaşmak istediğim birçok fotoğrafım oldu. Ancak, eee, şu ana kadar, hani, bundan çekinmiştim. Dediğim gibi, hani, ufak adımlarla, ufak pratiklerle bu konunun üstüne gitmem, eee, iyi olurdu ve aslında şu an düşünüyorum ki, hani, mesela bir fotoğrafı paylaştım ve, hani, eee, dediğin gibi herkese kendimi beğendirmek zorunda değilim ve bu da aslında imkânsız bir şey. Hani, en kötü ne olabilir ki? Hani, yoruma ne kadar kötü bir şey yazabilirler ya da en en fazla beğenmezler, bence ve, eee, böyle düşünce aslında sonuçlarının daha hafif olduğunu fark ettiğimde biraz da bu, eee, kaygımdan kurtuluyorum.
Eee, güzel. Hı hı. Kesinlikle, yani, zaten, eee, bilmiyorum nasıl bir çevren var sosyal medyanda ama arkadaşların niye bir kötü yorum yapsın? Hani, böyle neden düşünüyorsun? Sonuçta sen kimseye kötü yorum yapmıyorsan, eğer insanlar da sana neden kötü yorum yapsın ki? Tabii ki de çok yabancılara, çok büyük kitlelere ulaşınca insanların yorumlarını engellemek çok daha zor ama kendi küçük komünitenin içerisinde böyle bir durum yaşama ihtimalin gerçekten çok düşük, eğer güvendiğin insanlar varsa.
Evet. Eee, bunu bi hiç bu açıdan düşünmemişti. Eee, şu an fark ettim ki, hani, eee, gerçekten bu durumu biraz tehdit gibi algılıyorum. Acaba çocukluğumda böyle yaşadığım bir şey mi beni, eee, etkiledi diye düşünüyorum şu an. Sanırım, emm, liseden beri, çocukluğumdan beri biraz içine kapanık, biraz çekingen, eee, genel olarak sosyal ortamlarda da, hani, eee, ne konuştuğuna dikkat eden, biraz kendini kısıtlayan biriydim. Eee, sanırım bu biraz kişilik özelliğim de olabilir.
Belki de. I hı. Olabilir, tabii ki, neden olmasın; ama, eee, belki biraz yavaş yavaş, normalde 5 kere düşünüyorsan 4 kere düşünmek, 3 kere düşünmek. Tabii ki de düşünmek, eee, d çok değerli, çok önemli; eee, dikkatli olmak çok önemli. Hem, o, aradaki ince çizgiyi de unutmamak gerekiyor.
Kesinlikle, çünkü artık bu, eee, benim sosyal hayatımı etkileyecek düzelde düzeyde ve, ııı, belki diğer insanlarla tanışmamı bile etkiliyor olabilir. Yeni insanlarla tanışacakken, eee, bu şekilde kendimi geri tutmama da sebep oluyor olabilir. Eee, bugün bunu anlatmak iyi geldi. Şu an biraz daha hafif hissettim. Tavsiyelerin üzerinde düşüneceğim. Teşekkür ederim.
I hı. Haklısın. Pek güzel. Rica ederim, ne demek. Eğer yardımcı olabildiysem, ne mutlu.
Görüşmek üzere.
Hoşça kal.